あの、ちょっとこれ、あの、もう、も、ちょっと昔の話なんですけれども、あの、今日は、こう、お話聞いていただいて、あの、あの時の最適解は何だったのかっていうところを、ちょっとこう、アドバイスいただきたいことがありましてですね、あの、よろしいでしょうか？
はい。 はい。 うん、大丈夫です。
ありがとうございます。ま、内容としては、あのう友人に貸したお金の、こう、返済っていうのを頼むっていうのが、シツエシュチュシチュエーションなんですけれども。あの、去年か去年の、うーん、8月ぐらいかな、8月ぐらいに、僕、海外に行ってて、あの、オーストラリアの方でワーキングホリデーをしていたんですんね。ではい、その時に日本の友達から、ちょっと、あの「今、生活苦しくて、どうしても、ほんとに申し訳ないんだけど、ちょっとお金借りてもいい？」って言われて、「いくら？」って言われて「よんまんえん」って言われたんですね。
はい。 はい。 おお、はい。 うん。 はい。
はい。で、それで僕は当時、4万円を貸したんですよ。
うんうん。 はい。
で、ま、全然それは良くて、で、返ってこれればいいだけの話なんで、それはよくて、ただ、なんか、あの
うんうん。
こそれがですね、結論から言うと、返ってきたのが、今年の6月つなんですよ。
うん。 ああ、じゃ、結構、遅く返ってきたんですね。想定よりかかったって感じですよね。
そうなんです。
うーん。
そうなんですよね。なんかその当時、僕も、ま、なんか別に、お金があ

あ、はい。
だけど、僕の口座には入ってないんですよ。
いえ。 あ、あれ、の嘘をつかれたということですか、そこで。
はい。 で、それがよくわかんなくて、あの
はい。
なんか、す入金したよっていう証拠のう、スクショまでもらったんですよね。
はい。
だけど、僕の口座には入金されていなくって、で、日本帰ってきてから、ま、4万円っておっきいじゃないですか。だからその、あの、該当の銀行にですね「あの、こうこう、こういうことがあって、あの、入金されてると思うんですけど、あの、なされてないですかね」って言ったら、「いや」って言って、こうセンターが銀行の送金ってこう、銀行からセンターに行って、センターからその、該当の銀行に送られる仕組みなんですけれども、そのセンターにも入金が無いと。おやおや、おかしいぞってなって、こう、その後2ヶ月後だから、今年の6月ぐらいに、やっと返ってきたっていうことだったんですよね。
うん。 大きいですね。 はい。 うーん。 はい。
で、僕はどうするのが良かったんですかねって、ごめんなさい、ちょっと長くなっちゃったんですけど。
いえいえいえ、あの今の話を聞いていて、1つ疑問というか、話がちょっと、「おや？」っと思ったのは、一度そのご友人さんが送金されたと言った時は、あの友人さんがご送金されたということなので、もう一度、ご友人さんは、ま、4万円払ったってことですよね、その時点で。本人の言うことが本当ならば。で、今年のろくがつにまたあの、ちゃんと入金されたってことで、じゃ、ご友人さんは8万円振り込んだということになるんですけど。ああ。じゃ、その件に関しては、ご友人さんに聞きましたか？
はいはい。 うん。 そうですね。はい。 はい。 そうなんですよ。そうなんですよ。う。 はい。なんかそれも、あの、申し訳なその子にちゃんと言ったんですよ。その「申し訳ないんだけど、あの入金が確認されてないみたいだから、確認されてみたいな、みされてないみたいなんだよね」って言ったら、「そしたらもう1回払うよ」って言ってくれたんですよ。なので、ま、直接会って、こう、もういっ4万円返していただいたっていう感じですね。
はい。 はい。 うん。 うんうん。 そうですね。ええと、ふちょっと不思議な話ですよね。もし本当に4万円払ったのであれば、多分そこであの、なんてあの大きい金額でしかですから。よんまんえんを「じゃあ2回払うよ」って多分簡単に言えることではないので。
はい。 うん、うーん。
なんか少し疑問ですよね。あの
そうなんですよね。
なので、あのどうだろう。じゃあ1回目の「支払ったよ」って言われた時に、ええと、その確認えっとご本人様が、実際にその銀行で確認したのは、自分の銀行のみですか？
はい。 そうですね。